À, ờ, có nghĩa là ngày xưa, ừm, mình ăn, kiểu là, mình cứ đói thì mình ăn thôi, còn bây còn bây à, còn bây giờ mình lựa chọn, ờ, một những món ăn, gọi là, ý thức hơn. Nếu mà bây giờ á, mà cho mình một dĩa dĩa cơm chiên và ăn vào buổi sáng á, thì thật sự cái ngày đó của mình nó sẽ rất là tồi tệ luôn. Ờ, mình sẽ hông có năng lượng để bắt đầu trong ngày luôn, và tại vì cái cái bao tử của mình nó sẽ phải làm việc quá sức để nó nó tiêu hóa cái lượng dầu mỡ, cái lượng thức ăn mà không không quen đó.
Ừm, đúng rồi, đói thì mình ăn. Đúng rồi. Ừm. Ừm, ừm. À, không có năng lượng, đúng, ừm, rồi, ừm. Ừm, chính xác rồi. Ừm, ừm, ừm. Đúng rồi.